Ja, das 'ne gute Idee. Ich denke auch grad mit dem Organisieren und 'nen neuen Rhythmus fin finden dann, ne? Ja, ja, das stimmt.
Ja. Ja, also, was was jetzt vor vor 'n paar Monaten gut gel klappt hat, klappt vielleicht jetzt halt, äh, aufgrund der Situation nicht mehr so gut und da muss man vielleicht nach 'ner anderen, äh, neuen Möglichkeit suchen.
Stimmt, ja. Mhm. Das sind wirklich 'n paar gute Denkansprüch äh, anstöße, die brauche ich auch. <chuckles>
Ja. Es freut mich, dass <chuckles> es freut mich, dass ich dir, ähm, gute
Ne, ehrlich, soweit denke ich gar nicht, weil ich suche auch immer dann wie gesagt, ich mache mir die Ansprüche selbst und habe 'n schlechtes Gewissen und obwohl niemand dann zu mir sagt äh, also, mein Mann würde nie sagen: „Hast du heute schon dein Tai-Chi gemacht?“ Natürlich nicht. Ne, das ist egal, ne? <chuckles> Also. Ne, das bin ich selbst selbst Schuld.
Mhm. Mhm, ne? <laughs> Ja, ich glaube, man man selber ist oft, also, d so hört sich das für mich, äh, an, selber der härteste Richter. Also, dass du dir selber am meisten halt, ähm, na ja, über die Schulter über über wenn man's könnte, ne, über die Schulter schaust und sagst: „Was machst 'n du da grad wieder? <laughs> Bin i bin ich genu ist das genug?“
Stimmt, ja. Ja. Aha. Mhm. Ja. Stimmt, stimmt. Ja, ja, ne, du hast das echt klasse analysiert, du, tausend Dank. Da muss ich noch mal drüber nachdenken. <laughs>
Mhm. Ja. Mhm. Freut mich, wenn ich dir helfen konnte, mhm. Ja, g sehr gerne. Und wie gesagt, wenn du noch andere, äh, Fragen hast, ich bin auf jeden Fall jederzeit für dich da und du kannst dich an mich wenden.
Danke dir. Mhm.